Ну да, да, потому что это неинтересно. И вот ты получается еще там поработала 2 года на одном участке, ты еще не стала, ну как бы за это время, ну мне кажется, лет 10 надо, чтобы стать, да, лучшим из лучших. Ты вот не стала, и ты уже ушла в другую, получается там 2 года, тоже не стала и опять в другую, да. И ты получается вот нигде не стала лучшим. Вот так вот.
М. То есть ты доходила до какой-то определённой, э, рамки, до какой-то опре до какого-то определённого уровня, понимала, что это потолок, и принимала решение, что как-то тебе лучше начать что-то новое, потому что оно казалось тебе более удачным выбором, чем то, что расти дальше. А вот если бы ты вернулась назад, да, вот в те времена, вот как, что бы ты по-другому сделала бы?
М-да. Мгм. Да. Да, да, и более интересным. Да. Мгм. Я бы сконцентрировалась на шт чем-то одном. Скорее всего, всё-таки опять же, да, на каких-то вот налогах, скорее всего на ФОПах. Я бы изучила полностью вот это, э, всё всё всё: как обойти налоги, как там уменьшить налоги, ну, законным именно способом, да.
Так. Мгм. Ну конечно.
Э, то есть вот это всё, вот чтобы помогать. Ну как бы вот это такие специалисты
Как оптимизировать налоги, мы бы тогда это сказали. <chuckles>
Да, да-да-да, такие специалисты, которые, да, вот помогают сократить налоги, они всегда нужны, они всегда интересны, они всегда тоже при деле. А если ты еще лучший из лучших, так ты просто будешь, я не знаю там, в золоте купаться. И поэтому я бы вот так, я бы остановилась на вот этом. Да, нудно, но ты д должен. Вот и почему очень мало таких удачных людей? Потому что это очень трудно в одну точку долбиться, понимаешь?
Безусловно. Мгм.